あ、そうですよね。うん。
うん、そう、いつもあのね、子育てしていて、自分はお母さんなんですけど、その、実家に帰るとね、娘になれて、すごくなんかね、いつもと違う感じで、まあ、すごくなんだろう、くつろげる感じなんですね。
うん。
うん。そうなんですけども、最近ですね、その年老いたからか、父がですね、もうすんごいなんか細かくて頑固んなってるんですよ。
はい。 あ、そうなん昔はそんなに細かくなかったんですか。
うん。ななかったです。もうちょっとね、現役時代は、ま、ね、あの、ま、厳しさがありながらも、あの、そそんな、ま、ふ普通な感じだったんですよね。うん、でももうね、今、本当頑固だし細かいし、なんかすごく色んなことをこう、自分で仕切りたがるっていう感じがこう、度が増してるんですよね。
うん。 はい。 うん。 ああ、なるほどね。うーん。
<chuckles> そう。で、ね、私はいあの、割とこう、親にもなんでもかんでもこう話す方で、割とはっきりこう、物を言ってきたんですけど、もうね、父にはそういう指摘はもう、あの、ある時からこう一切、こう出来なくなりましたね。
はい。 うん。 ああ、なるほど。そうするとなんかちょっと、なん、言い争いみたいな感じになっしまうんですか。うん。
うん。 なります。 そう、もうね、あの、冗談のやり合いじゃなくって、本気でキレちゃうから、もうなんかそう。
はい。 ああ、そうなっちゃうとね。うーん、もうほんとに
そう。 もうなんか冗談でも言えないんですよね、だから。うん、そう、言えなくなるんすよね。それで、そう、私はこう1年に1回楽しみにしてて、で、すごくもう今までね、あの、色んな家事や子育てで忙しいのこう、癒されに行ってるんですけども、じさい両親が年老いてきてると、もうね、そこでも、あの、以前と違って、やっぱりすごく気を使うことが増えたんですよね。
何も言えなくなっちゃいますよね。うーん。 はい。 うーん。 なるほど。今までのように、ちょっとくつろげる空間ではなくなってきてしまったわけですね。
うん。 あ そうなんです。もう甘えたいそう甘えたい気持ちはすごいあるんですけど、 というかやっぱり、二人のこの、ろう老人の生活を、こう、乱しちゃいけないっていうのが、だんだんね、強くなってきてますね。
ああ、あ。 うーん。 あ じゃあ、そうなると、もうほんとに娘っていう感じではいられなくなってきちゃうというか。
うん。 もうなんです。だんだんね、そう、前はあ、そうですそうです。もう
うん。もう二人の世界っていう。うん、もう、か家族3人じゃなくて。
うん。